Pues mira, la verdad es que no es que te dé ventaja sobre otras personas. O sea, ¿por qué? Porque, pues, cada quien, eh, nace con lo que bueno, crece con lo que nace, ¿no? Entonces, pues, si lo ves de cierto punto, ¿cómo vas a salber saber que algo te hace falta, si no lo conoces? Y pues, te digo, o sea, igual de aquí, de igual modo, como he probado cosas increíbles de la cocina prehispánica, cocina mexicana, y pues, te digo, ¿no? O sea, no vayámonos más lejos, un pozole que, pues, es delicioso, y tú lo pruebas, y así calientito, y las tostadas, y todo, pues, sabe genial, ¿no? Pero, así como he probado esas cosas, he probado sopas, eh, francesas, españolas, que también dices: "No te pases, saben increíblemente deliciosas", ¿no? Y así como para mí esa sopa es increíble, para ellos es como: "Ah, pues es cotidiana", ¿no? Pero, prueban el pozole y dicen: "No te pases, esto es lo más rico que he probado". Entonces, yo creo que esa parte Ajá.
Ujú. Ajá. Uf. Sí, pero, lo vería más desde el enfoque de <chuckles> disculpa, desde el enfoque de que, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, no sé si has visto estos, precisamente estos videos, o has tenido la oportunidad de ver cómo es su gastronomía, que se me hace muy, en mi perspectiva, muy pobre, a comparación de nosotros, ¿no? Y, precisamente, me ha tocado también, amigos extranjeros que vienen, y dicen: "Me encanta esto", pero puede ser algo sencillo, o puede ser Hay personas que también, eh, el paladar, eh, por cómo nacieron, es diferente, y no toleran, como que en sí muchas especies, o muchos cambios, como el mole o el pozole. Como que se les les es muy fuerte. Por eso.
No, no, dime, dime. Ajá. poquillo. Ah, okey, okey. Ajá. Ah, okey, sí, sí, ya. Ya te entendí. Ah, ya te entendí. Sí, sí, sí, perdón, no no había entendido al 100 la pregunta. Pero sí, eso que mencionas sí tiene una ventaja, porque, pues, desde chiquitos nos enseñan a comer esas cosas. Entonces, claramente, tú empiezas a generar una resistencia. Es como el picante, de hecho, el picante, no es que naz nazcamos con un gen superpoderoso, que nos permite, eh, comer chile, y sin problemas. No, no, no. Eso es una cuestión de costumbre. Es una cuestión de que vas aferrando a tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo, hasta que lo haces, hasta que lo disfrutas, y hasta que dices: "Ay, es que no me sabe sin picante". Es una cuestión de costumbre y, pues, claramente, si lo ves desde ese aspecto, por supuesto que tenemos cierta ventaja, porque nuestro paladar y nuestra lengua está acostumbrada a sabores más fuertes, que en otros lados. Y, precisamente, es por una parte cultural y, pues, por la gastronomía que se tiene en nuestro país. Y pues, si lo dices así, claro que tenemos una gran ventaja. <laughs>
Ujú. Aguantar. Ajá. Sí, como que estás un poquito más elevado a comparación de esos paladares, que les va a costar esos años desenvolver o agarrar esa habilidad. ¿Y cuál sería para ti el platillo que más representa la cultura? Entre todos, es una difícil.
Claro. Exacto.